Verstehe. Ja, weil vielleicht fühlt sich dann auch das, w wofür man immer gearbeitet hat und trainiert hat und wie man sich die Fähigkeiten aufgebaut hat, auch so sinnlos dann an wahrscheinlich. Kann ich mir auch jedenfalls vorstellen, oder? Da hat man nun schon so viel Zeit und Energie, ähm, reingesteckt und dann kriegt man am Ende irgendwas einfach so, wenn man sich bei jemandem eingeschleimt hat. <laughs> Ähm, ja, ist da das kann ich mir vorstellen, dass sich das ganz falsch und komisch anfühlt, ja. <chuckles>
<laughs> Ja. Mhm. Ja, ja, also, <laughs> ich sage mal so Ah. Ah, weißt, ich gönne es den Leuten, die einfach auf natürliche Art und Weise, hm, die Fähigkeit haben, äh, b bei anderen beliebt zu sein und wenn sich dann dadurch für sie Türen öffnen, wenn's natürlich geschieht, aber dieses richtige Eingeschleime, um den persönlichen Nutzen zu bekommen, um seinem Lebensglück auf die Sprünge zu helfen, das finde ich moralisch ganz falsch.
Mhm. Ja. Ja, das ist, äh ich kann mir auch vorstellen, dass man damit auch schnell auf die Nase fallen kann, weil man vielleicht dadurch auch in Positionen gerät, für die man gar nicht geeignet ist und dann gar nicht abliefern kann und das kommt ja früher oder später sowieso immer raus und dann steht man aber ganz blöd da, oder? Hast du so was auch schon mal erlebt? Jemand hatte Glück und am Ende hat sich das komplett gedreht. <laughs>
<laughs> Ja. <laughs> Ja. Äh. <laughs> J Ja, also, ich finde d da gehe ich gerne darauf ein. Ich finde das spannend und zwar, das ist tatsächlich tatsächlich 'ne Sache die eigentlich in allen großen Unternehmen passiert. Da gibt's das sogenannte Peter-Prinzip, das besagt, dass jeder Mensch z bis zur maximalen Unfähigkeit befördert wird, ja? <laughs> Also ja.
Mhm, mhm. Mhm. Okay. Ja, <laughs> ja, das <chuckles> ist 'n guter Spruch, ja. <laughs>
<laughs> Ja, also, irgendwann sitzt jeder auf einem Posten, wo er eigentlich nix mehr kann. Ich habe das selbst oft erlebt in großen Unternehmen, dass mein mein jeweiliger Chef eigentlich nichts mehr gebacken bekommen hat. Also, der der hat dann teilweise, ähm, gefragt: „Ja wie mache ich denn die Excel-Tabelle?“ Der hat mich dann teilweise angerufen, in anderen Abteilungen, „kannst du bitte herkommen? Kannst du bitte bitte mir die Excel-Tabelle erstellen?“ Und
Mhm. Mhm. Mhm. Wahnsinn.
Das passiert, also um das in den Kontext zu setzen mit dem Glück, äh, dieser Mensch ist vielleicht auch einfach über-befördert worden und hat das Glück gehabt, in Anführungszeichen, auf eine Stelle zu gelangen, die g er gar nicht mehr eigenständig managen kann.
Ja. Mhm.

A selten selten so wie gepusht wurden. Ich erinnere mich okay, als ich unter 20 war mein Vater war, ähm hm, der war tatsächlich selbst Vorstandsvorsitzender und hat, äh hat 'n Unternehmen ge gehabt im Bereich Merges and Acquisitions, also, andere Unternehmen zukaufen und fusionieren.
Ah, okay. Mhm, mhm.
Und der hatte mega die Connections so in die deutsche Industrie und der konnte mir konnte mir dann halt immer richtig gute f Praktika vermitteln. Aber das hörte auf, als ich dann selber richtig ins Berufsleben eingestiegen bin.
Verstehe. Ja. Okay, verstehe. Aber er konnte dir bestimmt auch 'n bi äh, viel helfen, was so 'n gewisses Know-how angeht, oder? Oder bestimmte vielleicht, äh, Praktiken oder Verhaltensweisen? Oder hat er einfach gesagt: „Ne, das musst du dir selber erarbeiten?“ <chuckles>
<chuckles> M-m. Ja, genau, also, er war einer so von den Leuten. Also, der hat mir eigentlich nicht nicht nichts so, äh, vermittelt in die Richtung. Also, er hat mir die die Praktika besorgt, aber, ähm, jetzt weiter nichts Inhaltliches vermittelt in die Richtung.
Ah. Mhm. Mhm, verstehe. Also, hast du dir wirklich alles richtig, richtig hart erarbeiten müssen, okay. Ähm, aber wenigstens hattest du bei diesen Praktika auch mal, äh, die Situation, dass du auch mal was bekommst durch Glück oder dass man einfach, ja, das Glück hat, jemanden zu kennen, der einen dahin vermitteln kann. Genau.
Ja. Genau. Genau, genau. Ja, und das ist auch so meine grundsätzliche Feststellung in der Welt eigentlich, dass diese Seilschaften diese Seilschaften, die existieren ja überall. Die in großen Unternehmen, in der Politik, äh, Studentenverbindungen und es ist leider wirklich so, äh, meiner Erfahrung nach, dass Vitamin B erh er erheblich zum Lebenserfolg oder Lebensglück beiträgt, wobei das tatsächlich dann kein Glück ist, sondern tatsächlich Hilfe von außen.
Mhm. Genau. Klar. Mhm.